¿Qué actividades hacía antes que yo no hago ahora? Bueno, básicamente me gustaba mucho ir al gimnasio con él y quizás lo dejé un poco porque siento que me recuerda a eso, eh, me gustaba de repente ir a lugares a jugar con él, digamos golf o algún tipo de deporte así, obviamente, pues se necesita otra persona para jugar y, y no no voy a ir yo sola, ¿no?
Okey. Sí, obviamente. Ahí ya como que sería un poquito molesto para ti, ¿no?, se perdería ahí eso y como que te recordaría. Al recordar eso sí tiende a molestar mucho, ¿no? <chuckles> Ay, es como el que la cabeza es la que más se tortura a sí misma. Eso es algo que tienes que saber. <chuckles> Ay, pero no tienes que sentirte mal, ¿sabes?, vas a encontrar a alguien más y puede que sea mejor incluso, eh, aferrarse al pasado es posiblemente lo peor que puedes hacer, siéndote honesta, eh, es mejor simplemente pasar de página, aunque cueste a veces, aunque te duela, e incluso sabiendo que ya pasó un tiempo, solamente es como que agarrar la hoja y o darle la vuelta, dejarla. Puedes olvidar y ya es como que si las cosas que pasaron sabiendo que fue un aprendizaje y al mismo tiempo buenas experiencias y malas, eh, puedes sacarlo y ya, como bloquearlo y ya, listo, fuera. O también puedes simplemente seguir adelante, buscar a alguien más, alguien que te dé el mismo sentimiento y incluso mejor, porque tú es que mereces algo bueno y ya parece que andas aquí toda dolida por alguien que posiblemente no valía tanto la pena si terminaron, pues en estos casos rompiendo, ¿no?
Ujú. Ajá, sí.